Bah en fait, c'est il y a pas un jour qui se ressemble pour ça en fait parce que j'ai des occupations à côté, par exemple, ça dépend si j'ai mon entraînement s de sport, heu, à côté c quelque chose, mais en fait, je dirais que, heu, on va dire minimum 2 heures, 2 heures de de contenu, heu heu, que ce soit série ou films, heu et en f en fait je regarde plus l'heure limite. En fait je me fixe c'est peut-être une une mauvaise habitude que je me suis donné au fil du temps. C'est que je me donne peut-être allez j'ai jusqu'à 01:00 du matin pour regarder, heu heu, le-le mon film ou ma série, heu heu, parce que forcément, hein, quand on regarde une série, bah, on a tout de suite envie de de de regarder l'épisode d'après. Surtout quand voilà, il y a il y a du suspense et qu'on est vraiment dans le dans la série, il m'est même arrivé 1 fois, heu bon, c'était le dernier jour de la semaine de travail, heu et j'étais en sur, heu, la fin d'une série et je me suis couché, il était 02:30 du matin, j'abusais un peu mais parce que voilà, c'était vraiment la fin de la série et puis je voulais vraiment profiter, heu pas heu, je voulais pas vraiment avoir ce suspense là avant de de me coucher.
D'accord. Oui, OK. Mmh mh. <chuckles> Oui, oui. Mmh mh. D'accord. Au maximum. D'accord, je comprends et hem, heu, quand tu dis minimum 2 heures. Est-ce que tu tu dirais que c'est tous les jours ou heu, c'est plutôt tous les jours de la semaine et pendant le week-end, heu heu, là tu lâches un petit peu tes écrans?
Bah, en fait, heu, ouais, ça d en fait ça dépend aussi beaucoup de de comme, heu, comme je te l'ai dit que de mes occupations en fait, heu, bah, que ce soit travail, sport, heu heu, c'est c'est quelque chose qui qui qui rentre en compte et puis aussi ça m'arrive parfois de, bah, de de de regarder entre temps, heu, enfin le 12:00 ou heu, ou quand j'ai un peu de temps libre. Heu, voilà pour, heu, me dire: «Je vais pas regarder, heu, je vais me coucher un peu plus tôt ce soir.» Et heu et et et me et me permettre, voilà de de de pas regarder heu, ah bah, f forcément, hein, quand on en a un peu marre quand on regarde heu heu, moi en tout cas, hein, personnellement, je quand je regarde plus de 1 heure, 1 et demie quand ça dépasse 2 heures, voilà je j'éteins j'éteins l'écran. Je peux plus regarder de de film ou de série, j'arrive pas donc c'est plus heu
D'accord. Mmh mh. N oui. D'accord. Donc tu as quand même une limite au bout de 2 heures, tu commences à ça commence à te lasser. Tu vas pas passer j'ai envie de dire, heu, une nuit blanche à regarder, heu, des séries ou heu, ou à scroller sur, heu, sur le net?
Ouais. Mmh, ouais.